Thỉnh thoảng đôi lúc thì cũng hơi khó chịu một xút, kiểu, người ta cũng sẽ cứ cằn nhằn mình này kia này. Đôi khi cái nhà tắm chẳng hạn ấy, nhà tắm của mình lúc ấy thì nó sẽ nằm ở ngoài phía ngoài cửa phòng cơ. Thì người ta cũng sẽ hay để ý mình, người ta cũng đi lên tầng của mình ấy, xong người ta cũng, ờ, đi phải đi qua ấy, xong người ta cũng bảo là "ờ, nhà tắm này em chưa dọn này" các kiểu, tức là người ta cũng sẽ hay nhắc nhở mình mấy cái, kiểu, ừm, về cái cuộc sống của mình lắm. Đấy, ừm, nhưng mà thôi mình cũng ừ, nhà người ta mà, ừ, người ta không muốn là mình đến ở xong rồi mình phá lanh tanh bành cái nhà người ta lên đâu. Cho nên là cũng, ơ
Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Với lại cái nhà đó là nhà riêng người ta mà, đúng không? Thì nhiều khi là người ta cũng phải để ý, ừm. À, đúng rồi. Một số nơi mình thấy là người ta khá khó khó khăn về cái việc mà mình sửa chữa, ví dụ như mình muốn là, ờ, đóng đinh hay hay là làm trầy sơn gì đó, thì không biết là cái chỗ bạn người ta có quản lý khó đến mức như vậy không?
Ờ, nha, công nhận nha. Người ta cũng khó lắm, lúc ấy nhá, có một cái cửa sổ ở chỗ cái phòng của mình nó bị hỏng ấy thì là mình cũng muốn là người ta làm nào người ta bịt cái cửa lại cho mình đi. Tại vì cái cửa đấy nó gió, nó rét ấy. Thế xong rồi người ta cũng, ơ, kiểu như không muốn động chạm vào nhà người ta đâu, xong rồi, ừm, người ta lại đi, kiểu, dán giấy rồi các thứ, dán giấy này kia vào cho mình ấy, nhìn trông nó nó cũng không được chắc chắn, nó cũng không được đẹp ấy, thì mình không thích cái, ơ, cái chỗ đấy lắm ấy. Đấy, tức là họ không chịu sửa cho mình một cách tử tế ấy, đấy.
Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, nói chung là có một số cái ảnh liên quan đến sửa chữa này kia thì người ta cũng, ờ, rất là ngại khi mình động vào, đặc biệt là mà khi mà mình làm thì người ta cũng nhiều khi người ta cũng không cho phép nữa. Tại vì số chỗ mình để để ý là người ta sẽ không cho phép làm những cái cái vấn đề sửa chữa lớn đâu. Nhưng mà không biết là ừm.
Ừ. Đúng rồi nhá. Có lúc, kiểu, như là mình muốn lắp điều hòa mà người ta cũng không cho ấy.
À, à, đúng rồi đó, đặc biệt là lắp thêm thiết bị hoặc là mình đóng đinh hoặc là mình khoan tường này kia, người ta rất là khó khăn với những việc như vậy. Thì gọi với lại cho mình hỏi là không biết là khi mà bạn chuyển tới nơi ở mới á, thì cái hàng xóm xung quanh thì như nào, họ có thân thiện hay là có hỗ trợ bạn cái gì trong cuộc sống nhiều không?
Ừm.

Tức là mình sẽ, kiểu, ở một cái căn ở, à, một cái phòng ở trên tầng 3, còn đâu là chủ nhà thì người ta sẽ ở tầng 1. Ờ, tầng 2 người ta cũng cho thuê nha, tầng 2 người ta cho thuê, tầng 3 người ta cho thuê, còn đâu là tầng 1 thì là họ sẽ ở. Thế là mình sẽ phải ở chung với cả họ, như kiểu, chung cái, ưm, cái sân này, chung cái cổng này, chìa khóa thì người chìa khóa người ta cũng cầm luôn ấy. Đấy.
Ừm. À, chú ý, đúng hông? Ừm. À. Ừm. À, mình hiểu, mình hiểu. Ờ, tức là tức là tức là cái căn nhà người ta vẫn ở, nhưng mà ở cái những cái tầng ở trên thì người ta ngăn phòng người ta cho thuê lại, đúng không? Và và và và những cái sự quản lý là vẫn nằm trong cái sự quản lý của chủ nhà ở bên dưới. Thì, ờ, không không biết là bạn nghĩ sao khi mà bạn ở một cái căn nhà như vậy? Bạn cảm thấy là nó gò bó quá quá không? Như một số người thì người ta lại thích là ở một cái nơi mà nguyên căn, mình thích đi thì đi, thích về thì về. Nhưng mà một số người ngược lại, đặc biệt là những bạn gái, thì lại thích một nơi mà nó sẽ an toàn một tí, có chủ nhà giữ chìa khóa giùm, rồi thì mình cũng không phải đi khuya hay là cũng không phải dậy s đi sớm quá. Nói chung là cái quan điểm của bạn như thế nào v cái cái cách quản lý, ơ, của ví dụ, giống kiểu là, có một cái người chủ nhà người ta quản lý ở dưới như vậy thì sẽ an tâm hơn, thì cái cách nhìn nhận của bạn như thế nào? Liệu có nó có tốt hơn không?
Ừ, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi nha. Cái, a, vấn đề mà bạn nói thì đúng đúng là, kiểu, khi mà ở chung với cả chủ nhà thì nó cũng có những cái ưu điểm với cả những cái nhược điểm ấy. Thì, à, hồi đấy thì đối với mình nó cũng đang có những cái ưu điểm đi, là bởi vì là mình mới lên, mình mới ở riêng ấy, thì mình ờ, thì mình cũng ăn kiểu như là, quan tâm nhiều đến cái an toàn hơn. Thế cho nên là mình cũng chọn cái việc là ở chung với cả chủ nhà, thì mình thấy cũng yên tâm thật. Mình thấy, kiểu, về đến nhà là mình rất là yên tâm nha, mình không bị ở một mình, mình cảm giác là lúc nào nhà cũng có người ấy thiêng xong mình cũng thấy yên tâm, mình không có sợ sệt gì cả. Đấy, xong rồi là, ừm, có gì thì đúng rồi, ví dụ như là có vấn đề gì thì mình đều có thể chạy xuống nói với cả chủ nhà luôn ấy. Là "Ôi, anh ơi cái, ơ, nước, ừm, vòi nước này nó bị làm sao" này, "Chị ơi cái vòi nước nhà em" này, "bóng đèn nhà em nó bị cháy" này, đấy, kiểu thế, <laughs> người ta cũng sẽ hỗ trợ mình luôn ấy, thì mình thấy là thế cũng được. Đúng là chỉ có một cái là, ừm, chẳng may lâu lâu mà mình bị đi đi kh về khuya, hay là đi sáng sớm thì mình cũng phải phải nhờ đến người ta ấy, phải nhắc này, phải nhờ người ta trước. Đó.
Ừm. Ừm, ừ. Ừm, đó là cái ưu điểm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, nó tạo cho bạn một cái đúng rồi tạo cho bạn đúng rồi. Ừm. Rồi, nó có nhiều lợi thế đấy. Ừm, ừm. Ừm. À. Thì Thì đấy thì đấy là là là là cái mặt mà bất lợi, đúng không bạn?
Đúng rồi, khá là bất lợi ở trong cái khoản đấy, với cả người ta sẽ, kiểu, để ý đến mình hơn, người ta, kiểu, soi mói mình về cái cách ăn ở của mình hơn, thì lúc đấy thì mình cũng lại phải ờ, phải cố.
Ờ. Đúng rồi, bảo: "Con bé này sao hay hay đi sớm về khuya quá, rồi như nào?" Đúng không? Thì mình nhiều khi cũng, ơ
Ờ, xong rồi mình cũng không dám bừa bãi đâu, xong rồi lúc lào, kiểu, mình cũng sợ là người ta nhìn cái phòng của mình ấy, mình sợ người ta để ý ấy, nên mình cũng phải, ưm, cẩn thận hơn.
Ừm. Ừm. Nhưng mà có khi nào mà bạn, giống như kiểu, bạn đi về khuya quá và chủ nhà đóng cửa rồi hay không?